อืม จริง ๆ ก็ไม่ควรเนาะ เพราะว่าเป็นหมูป่า เราวิ่งหนีมันจะวิ่งตามเนาะ มันจะเป็นแบบเหมือนแบบ อืม มีอะไรอย่างงี้หน่อย แล้วก็อะ ที่ทำได้ก็คือถอยเบา ๆ เนาะ ถอยช้า ๆ แล้วก็ อะ พา ใช่ครับ ๆ ถ้าแบบ <chuckles> มีความสามารถในการปีนต้นไม้ก็อะทำได้นะ ใช่ แต่ว่า แต่ว่าคือ อะ ทางที่ดีก็คือน้องเขามันจะเลี้ยวไม่ค่อยเก่งเนาะ อันนี้เขาจะพุ่งไปตรง ๆ เยอะ ใช่ แต่ว่าพอถึงจุดนั้น ผมว่ามันไม่ทันแล้วแหละถ้าเขาวิ่งไล่ขนาดนั้นจริง ๆ นะ อันนี้ผมพูดตรง ๆ อันนี้ผมก็ไม่เคยโดนไล่เองด้วย แต่ว่าแบบ คง จริง ๆ ก็คือพยายามเลี่ยงนั่นแหละครับ ต้องเลี่ยงจริง ๆ คือเราต้อง การเดินป่ามันไม่ใช่ว่าเรา ถ้าเราเจอสัตว์ป่าหน้าต่อหน้าเนี่ย ถือว่าเราสายไปแบบประมาณ 10 สเต็ปแล้วครับ เราต้องแบบการเดินป่าเราต้องดูด้วยว่าแบบ เฮ้ย มีกลิ่น คือมีกลิ่น อ่า เขาเรียกว่าอะไร การขับถ่ายของเขาไหม? มีรอยเท้าไหม? มีร่องรอยเหมือนว่าอันนี้มันวิ่งผ่านมาไหม? อันนี้คือเราพูดถึงการเดินป่าลึกเลยเนาะ คือแบบเป็นที่ไปธุดงค์กับพระ อย่างเงี้ย เราก็ต้องดูพวกนี้เนาะ เพราะมันไม่ได้ เราไม่ได้เดินตามทางแบบทางที่เขาให้มาแล้ว อันนี้ก็จะแบบ เออ จะอันตรายขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกัน เราก็ต้องแบบจับคอย จับนา จับตาดู ฟังเสียงให้หมด ใส่หูฟังเดินสบาย ๆ นี่ไม่ได้เลยครับ อันตรายมาก ก็ ไม่ได้ ๆ
อ๋อ เออ ค่ะ อา ถอยหลังช้า ๆ <laughs> รีบปีน เลย <laughs> อ๋อ งั้นให้วิ่งซิกแซกเนาะ <laughs> อือ ๆ อือ ๆ อืม ค่ะ โอ้โฮ อ๋อ อ๋อ เออ ๆ ๆ ๆ ค่ะ ๆ อือ ๆ อืม ๆ อ๋อ ไม่ได้ใช่ไหมคะ? โอ้โฮ งั้น งั้นถามนิดหนึ่ง ก่อนถ้าสมมุติว่าเราจะออกทริปเข้าป่า อย่างเงี้ย ไปเที่ยวอุทยานป่า อย่างเงี้ย เราควรจะเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคะ ทั้งอุปกรณ์ หรือว่าทัศนคติเนี่ย เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง? เออ
ครับผม อืม ครับ ครับผม โอ้ อืม

แล้วด้วยตามที่แบบ อ่า ประวัติ แล้วก็การล่าของเราเนาะ เขาก็รู้ว่าเราเป็นแบบสัตว์ที่แบบ อืม เป็นสัตว์นักล่า เขาก็กลัวไปจนถึงขั้นดีเอ็นเออยู่แล้ว ก็ถ้าเขาไม่หนีเนี่ย แปลว่า อ อา แสดงว่าเขาต้องมีอะไรที่เขาจะต้องปกป้องแล้ว เราก็อย่าไปยุ่งกับเขา ปล่อยเขาไป ถ่ายรูปเนาะ ใช่ครับ
อืม ค่ะ อา เราก็แค่แบบเดินเลี่ยงออกไป ใช่ไหมคะ? แล้วคุณไปเจอไอ้แมวป่านี่ที่ไหนอะคะ ที่เขาใหญ่เหรอ?
อือ อันนี้ผมไม่ได้เจอเอง อันนี้ผมไม่ได้เจอเอง ผมบอกเลย แมวป่านี่หายากมากครับ แต่ผมก็เคยเจอเพื่อนที่แบบ อา เคยเจอแมวป่าเนาะ แล้วก็แบบถ่ายรูปรอย เท้ามา อะไรอย่างงี้ มามีรูปอยู่ รู้สึกจะเป็นแมวเสือดาวมั้งครับ ผมจำไม่ได้ น้องก็จะตัวเล็ก ๆ หน่อย แต่ว่าก็แบบ อืม อันนี้มันเป็นเหมือนกับแมว นี่ผมแค่ยกตัวอย่างมาเฉย ๆ ไม่ใช่แค่แมวหรอกครับ แบบว่า เออ สัตว์ทั่วไป อย่างเงี้ยครับ ก็เนาะ อย่า อย่าไป อย่าไปแบบ ถ้าเห็นเขาแบบอยู่เฉย ๆ ไม่ได้แปลว่าเขาเชื่องนะ เขาพร้อมจะ อ แบบกระโจนหาคุณอยู่ แล้วก็เรื่องรงเรื่องโรค อะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่ใช่ว่าจะอันตรายนะ เลือกรูป พิษสุนัขบ้านี่ ถือว่าอันตรายมาก ๆ เลยนะครับ เป็นโรคที่น่ากลัวมาก ๆ เหมือนกัน อืม
อ้อ อืม ๆ ๆ อ๋อ อืม ค่ะ อ๋อ <chuckles> เออ ก็ อืม อืม ๆ ค่ะ ๆ งั้นก็คือ อย่างแมวป่าเนี่ย คือ เออ ถอยห่างเลย ไม่ต้องไปแบบ เออ ไปเหมือน ไปยุ่งกับเขา เหมือนแมวบ้าน มันไม่ใช่เนาะ อา ๆ ถอยห่าง โอเคค่ะ อืม อือ ๆ
ใช่ครับ ใช่ เห็นน่ารัก ไม่ได้แปลว่าใจดีเนาะ เขาก็แบบอยู่ในป่า เขาก็ต้องพยายามเอาตัวรอดตลอดอยู่แล้วครับ แล้วก็ อา อย่าไปทำให้เขาเครียดขึ้นเลย เราถ่ายรูป เดี๋ยวนี้กล้องก็ Zoom ได้ไกลแล้ว อา Zoom Zoom เอา ไปถ่ายรูปเอาเนาะ ไม่ต้องแบบไปถ่ายเซลฟีคู่กัน อันนี้ก็อันตรายนิดหนึ่งนะครับ อืม ใช่
อา ค่ะ อืม อือ ๆ ค่ะ อือ ๆ ปล่อยไป <giggles> อา เออ โตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้ว เป็นแมวแล้ว ถ้า ขนาดใหญ่ขึ้นกว่าอีกนี้ มีอะไรที่เราควรจะระวังอีกไหมคะ?

อา อันนี้ที่เขาใหญ่ครับผม เป็นหมี คือมันน่าจะเป็นหมีคนตัวเล็ก ๆ ครับผม อันนี้เจอบ่อย หมีนี่เจอที่เขาใหญ่บ่อยครับ ใช่ ๆ เป็นหมู แบบตัวสูงประมาณคนน่ะครับ ตั้ง 170 ประมาณ ร้อยแปดสิบ อะไรอย่างเงี้ย ผมเคยเจอ ตัวเล็กครับ ตัวเล็ก ถือว่า เขาก็ไม่ใช่แบบจะมาวิ่งสู้กับเรานะหมี หมีคนแบบ แถมไอ้นี้ เขาก็กลัวคนเหมือนกัน แต่ว่า เออ ก็น่ากลัวเนาะ ถ้าเขา อ ดุขึ้นมา เราก็น่าจะไม่รอดเหมือนกัน ถ้าพูดตรง ๆ แต่ว่าเจอบ่อย เจอประมาณ 3 รอบครับผม อา ก็ เราก็ไม่เห็นจริง ๆ เนาะ แต่แบบเราได้ยินเสียงแล้ว ตอนนอนเนี่ย เราสะดุ้งตื่นเข้ามา เสียง เต็มข้างนอกเลย แล้วก็แบบ อืม ก็ เราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์แล้ว เออ
อ๋อ เหรอคะ? จริงเหรอ? อ๋อ โอ้โฮ! อันนี้ตัวเล็กแล้วใช่ไหม? อื้อฮือ อา ๆ อะฮะ อืม ๆ ๆ ใช่ แล้วทำไงอะคะ? เออ เออ ๆ โอ้! แล้วทำไงอะ เราต้องออกไปดูไหม? หรือว่าปล่อยให้มันหาของกินไป แล้วมันก็ออกไป
โอ้ ไม่ครับ ถ้ามีเสียงอะไรนอกเต็นท์ ห้ามออกเด็ด ขาด เลยครับ เป็นอะไรที่อันตรายมาก ก็ต้องแบบ เอ่อ แบบ ก็ได้แต่เตรียมอุปกรณ์ แล้วก็ เอ่อ ถ้ามันเข้ามาข้างใน เราจะทำอะไร ยังไง ก็เดี๋ยว เตรียมโยนของมั่ง อะไรมั่ง อะไรอย่างเงี้ย เราไม่ได้ไม่รู้หรอก ใช่ครับ อา นั่น มัน แค่นั้นก็ถือว่าสำคัญแล้วนะ น้องเขาก็ขี้ตกใจนะ พวกสัตว์พวกเนี้ย คือเขาเห็นอะไรโยนเข้ามา อย่างงี้ เขาก็วิ่งหนีก็มีครับ ใช่ ๆ ม ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย อย่าไปจิ้มสู้ แบบ โอ้โฮ! ฟันดาบ อะไรอย่างงี้ก็อันตรายเนาะ ก็แบบตื่นมาปุ๊บไข่ที่ต้มไว้ก็หาย แล้วก็รอยเท้าหมีเต็มแคมป์เลยครับ เละหมดเลยข้างนอก อืม แต่ว่า อืม ก็กลัวครับ ก็กลัวทั้งคืนนั่นแหละครับ หลังจากนั้นก็ไม่ได้นอนหลับเลย ก็คือแบบตั้ง ต้องแบบเตรียมตัวไว้ตลอดเลย แต่แบบพอแบบเห็นเงียบไปสักพัก มันก็เริ่มเช้าแล้ว ก็มา เออ น่าจะหมี ก็ นี่ก็คือเราก็ต้องศึกษาข้อมูลดี ๆ เนาะ อันดับแรกเลย แล้วก็อย่าไปคนเดียว จ จนกว่าจะเก่งเนาะ ถ้าเก่งแล้วเนี่ยอาจจะไปคนเดียวได้ แต่ก็ต้องรองรับความเสี่ยงนะครับ ไปกับคนที่เดินป่าบ่อย ไปกับคนที่รู้เส้นทาง แล้วก็ไปกับคนที่เชี่ยวชาญในการ อ่า ในเรื่องสัตว์ด้วยเนาะว่าที่นี่มีอะไรบ้าง ควรจะเตรียมตัวยังไง กางเกง อุปกรณ์ควรใส่ อะไรยังไง อย่างเงี้ยครับ เอาให้พร้อมครับ ถึงจะดี
อ๋อ เออ ๆ ๆ <laughs> โยนของใส่ <laughs> เออ ๆ ๆ เออ อ๋อ อ๋อ โอเค ๆ เหรอ? อืม ๆ ๆ อา อา ๆ อืม ค่ะ โอ้โฮ <chuckles> กลัวไหมอะ? กลัวไหมตอนที่เห็นรอยเท้าต่าง ๆ? เออ ๆ โอ้โฮ! เออ ๆ อืม เออ ๆ ๆ ค่ะ อืม อา ๆ ๆ อา ค่ะ ๆ ใช่ ๆ อืม คือ คือศึกษาก่อนเลย ก่อนที่จะไป ว่างั้นเถอะ เตรียมตัวให้พร้อม ศึกษาให้พร้อม ก่อนที่จะไป แหม! วันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่แบบว่ามาแชร์ทริก แล้วก็ประสบการณ์ในการเดินป่า แล้วก็การ เอ่อ ทำยัง ตัวยังไงกับสัตว์ป่า เดี๋ยวคราวหน้าเนาะถ้ามีเวลาเพิ่มเนี่ยเรามานั่งคุยกันอีก แล้วก็ ป แชร์ประสบการณ์อีกนะคะ
ใช่ครับ ถูกต้อง ครับผม <chuckles>

อยากจะถามนิดหนึ่งนะคะว่า เวลาที่เราพบสัตว์ป่าเนี่ย อืม คุณจะทำ ตัวแบบไหนได้บ้าง เพื่อจะแบบว่าให้มันปลอดภัยอะค่ะ?
อืม นี่ก็ต้องพูดถึงกับสัตว์ป่าแต่ละตัวก่อนเนาะ ก็ มันก็มีเยอะแยะเนาะเวลาเจอสัตว์ป่าอะครับ อ่า นอกจากการปลอดภัยของตัวเองแล้วเนี่ย เราก็ต้องแบบ อะ อย่าไปกวนน้อง เขาด้วยเนาะสำหรับตัวเล็ก ๆ ไม่ใช่ว่า เห็นแบบสัตว์ที่ไม่ได้ทำร้ายเรา ไม่ได้แล้ว เราวิ่งเข้าไปตะครุบ มันก็ไม่ดีเหมือนกันเนาะ ก็แบบ อืม นึก <chuckles>
อ๋อ โอ้โฮ! อืม <chuckles> พุ พูดเหมือนมีประสบการณ์เยอะนะคะ คือแบบเข้าป่าบ่อยเหรอคะ? หรือยังไงเอ่ย?
อา ครับ เข้าป่าบ่อย เข้าป่าลึก ด้วยครับผม ไปเดินกับพระธุดงค์ กับพระก็มาแล้วครับผม ไปเดิน คนเดียวก็มาแล้วครับ อืม ครับผม ส่วนใหญ่ ครับผม <chuckles> อา ครับ ถ้าตัวเล็ก ๆ นี่ก็จะเป็นพวกกิ้งกงกิ้งก่าเนาะ หรือว่าจะเป็น อะไรอย่างงี้ ก็เนี่ย แล้วก็ดูได้ แล้วก็แบบ อะ ไปเล่นกับเขาได้ ถ้าแบบเขาแบบไม่ได้ตัวใหญ่เกินอะไร ก็ แต่ว่าก็อย่าไปแบบทำร้ายเขาเนาะ จะไปหยิบ ไปจับ อะไรอย่างเงี้ย ก็ น้องเขาก็แบบ อะ บอบบางเนาะสัตว์ป่า อย่างเงี้ย แล้วก็บางทีอะเราไปยุ่งกับเขาเยอะ เรารู้ ส เราจับไปจับมาแล้วแบบ เออ ถ้าเป็นกิ้งก่าบางทีเขาก็ สลัดหาง อย่างเงี้ย คนคิดว่า แบบสลัดหางเนี่ยเขาไม่เป็นไร แต่จริง ๆ เขาเป็นนะครับ ถึงว่า ร่างกายเขาต้องพยายาม ใช่ ร่างกายเขาก็ต้องพยายามแบบใช้พลังงานเพื่อมาฟื้นหาง ซึ่งก็ทา ทำให้เขาแบบ อะ พลังงานน้อยลงในการล่า แล้ว ก็อะไรอย่างงี้ มันเป็นอะไรที่ลำบากของเขาเหมือนกัน ดังนั้นน่ะ ถึงน้อง จะทำลายเราไม่ได้ เราก็ต้องเป็นห่วงน้องแทนด้วยนะครับผม อืม
จริงเหรอ? อุ๊ย อุ๊ย น่าสนใจ อุ๊ย อุ๊ย น่าสนใจ เอา เอา เอาแบบ ตัวเบา ๆ ตัวเล็ก ๆ ก่อนนะ <chuckles> อยาก รู้อะ เออ เออ อ๋อ อืม ค่ะ อืม <chuckles> โอ้โฮ! เออ ฮะ! เหรอคะ? อืม โอ้โฮ เดี๋ยว! <chuckles> เอ๊ คุณเคยแบบว่าไปจับกิ้งก่ามาเล่น อย่างงี้เหรอคะ? ตอนที่ไปเดินป่าอะ หรือยังไง?
อืม ก็จับ ก็จับเล่นครับ อันนี้เป็นสัตว์ชอบของผมเลย ใช่ ก็แบบ Salamander ด้วยอะไรด้วย บางตัวก็มีพิษก็ต้องระวังนะครับ ถ้าพวก อย่างงี้ บางตัว ก็ต้องระวังไว้เลย ใช่ ถ้า ตัวที่มันลื่น ๆ หน่อย ตัวที่มีสีแปลก ๆ ดำ-เหลือง อะไรอย่างเงี้ย น่ะ นั่นแปลว่า เริ่มน่ากลัวแล้วครับ ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะ บางทีตัวเล็กไม่ได้แปลว่า ปลอดภัยนะครับผม
จริงอะ? เหรอ? อืม อุ๊ย เหรอคะ? โอ้โฮ!